Hallo.
Hallo, guten Tag. Okay.
Ja.
Ä ähm, ja, okay, wir werden jetzt wir reden mal über das Thema von was hältst du von Leistungsdruck durch ständige Vergleiche mit anderen? Okay, ähm, das ist schon ein schwieriges Thema, ja. Also, findest du, dass so
Cooles Thema, ne?
ja, dass Vergleiche so eher so 'n Ansporn sind oder so eine Belastung vielleicht?
Ja, es kommt, äh, drauf an, ne? Also zu viel vergleichen kann giftig werden für dich, für deine Psyche, für deine Seele.
Hm. Ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt, ja, das Ja.
Aber so 'ne gesunde Mitte könnte dich motivieren, Berge zu stemmen. Also, wenn man so 'n bisschen den Vergleich zu den anderen hat: „Ja, was schafft der? Ja, das könnte ich auch schaffen.” Ja, dann motiviert man sich noch mal anders.
Jup. <blows air> Das stimmt, ja.
Aber wenn es dann nur noch zum im Vergleich zu anderen ist und man sich eher schlechter macht als man ist, dann ist es nicht so gut.
Mhm. Ja, also, ja, ich würde sagen, letztendlich hat jeder sein eigenes Tempo, sozusagen, wenn man's so nennen kann, und wenn man's halt wenn man sich halt für die anderen vergleicht, dann äh, und die anderen zum Beispiel ein etwas schnelleres Tempo haben
Ja.
als, äh, du selber zum Beispiel, dann ist es halt das kann auch sehr demotivierend wirken, würde ich sagen, weil da merkt man: „Hey, dieser Typ ist ja viel besser als ich, obwohl ich auch so viel mache wie er so.“ Und, ja, aber wie wie du gesagt hast, eine gesunde Mitte würde ich halt äh, ist auch ist eine ziemlich gute Sache, würde ich denken.
Ja. Ja. Vor allem muss man auch dazu sagen, dass jeder Mensch auch andere Prioritäten hat. Der eine, der möchte, hm, noch mal Zeit mit seiner Familie verbringen, der andere kann noch mal Zeit in die Arbeit investieren und sich noch mehr nach vorne bringen.
Ja, genau. Mhm. Ja.
Also, der also, es sind andere Prioritäten und das führt auch dazu, dass man auch andere Level erreichen kann, aber wenn man halt fine damit ist und sich selbst ganz bewusst dafür entscheidet: „Ja, ich möchte aber die f Zeit mit meiner Familie verbringen“, dann, äh, ist man eigentlich, äh, im Reinen mit sich. Aber s sobald man sich dann mit den Menschen vergleicht und nur die Leistung dann vergleicht, dann kann das demotivierend sein.
Ja. Ja, das stimmt, und, äh, da kommen auch natürlich die sozialen Medien ins Spiel, sind auch ein ziemlich großer Faktor, vor allem, weil es letzte Zeit auch sehr viele Influencer und so gibt, die sehr die auch, äh, sehr reich sind und das auch auf ihren Instagram-Pages oder so zeigen, indem sie halt ihre Lamborghinis oder ihre Villen sozusagen posten die ganze Zeit. Und es ist sehr schädlich, wenn man sich wirklich mit denen vergleicht, zum Beispiel
Ja.
Obwohl man halt auch s seine Zeit mit seiner Familie verbringt und aber trotzdem ha sich halt demotiviert, weil man nicht die gleichen Sachen hat wie d wie der Influencer sozusagen. Was was hältst du davon so?
Mhm. Also, äh Social Media, ich weiß nicht, ich bin dort nicht unterwegs, deswegen kenne ich das nicht so. Ähm, aber ich glaube, ich kann mich gar nicht mit, äh, Influencer vergleichen, weil ich 'ne ganz andere Arbeit mache. Wenn ich mit den mich mit denen vergleiche, dann müsste ich ja sagen: „Okay, ähm, die Leistung, die dieser Influencer, äh, schafft am Tag der hat so und so viel Geld verdient jetzt wahrscheinlich, aber der macht ja 'ne ganz andere Arbeit.” Ich kann mich nicht mit diesen Menschen vergleichen, ich mache ja ganz was anderes. So bei mir dauert das 3 Jahre, bis man irgendwie 'n F Erfolg sieht, beispielsweise im Labor oder so, aber deswegen kann ich mich nicht so mit Social Media vergleichen. Aber die Menschen, die in Social Media sehr viel unterwegs sind und sich mit den Menschen vergleichen und ihr Leben halt auch damit vergleichen, die tun mir echt leid, weil die ja, die haben dauerhaft ein Bild von den Menschen und von Leistung und von materiellen Dingen, die sie vielleicht selber auch wollen würden, aber bekommst's wahrscheinlich nie, weil das in einem normalen Job gar nicht möglich ist, und ja, das ist giftig.
Ah, okay, okay. Oh, okay. Mhm. Ja, das stimmt, ja. <chuckles> Mhm. Ja. Mhm. Ja. <chuckles> Ja. Ja. Das stimmt. Es ist Es ist ja, es ist es ist halt meistens nicht realistisch, würde ich sagen. Es ist genau, sie zeigen halt nur die besten Seiten, die Schokoladenseite so von ihnen, genau, und ja, und wenn wenn die Voraussetzungen vor allem wie bei dir zum Beispiel, äh, nicht gleich sind, zum Beispiel bei äh, bei deinem Job ist es ja s äh, komplett anders. Und ja, das ist, wenn man wenn die Voraussetzungen schon sch ähm, einfach komplett anders sind, dann ist es halt sch schwierig, sich selber damit zu vergleichen, das stimmt.
Richtig. Stimmt. Ja. Mhm.
Genau.
Ja, was meinst du denn, was wir tun können, um weniger unter diesem ständigen Vergleich zu leiden? Massiv leiden.
Mhm. Uh. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde sagen, man muss sich einfach selber sagen die ganze Zeit, dass m dass man ein eigenes Leben hat und, äh, m man einfach anders ist als die anderen. Es ist jeder ist halt, äh, wie sagt man das, einzigartig, so, in individuell, so und man muss es halt einfach akzeptieren, so ist einfach die Welt sozusagen aufgebaut und wenn es reiche Leute gibt, dann s gibt's auch ärmere Leute. Wenn es halt Leute gibt, die, äh, einen besseren Job haben als du es das ist halt immer so. Egal, wie gut man ist, egal, wie schlecht man ist, es gibt immer jemand, der schlechter ist als du oder der besser ist als du. Man muss einfach diesen Fakt sozusagen akzeptieren, denke ich. Das ist das das würde ich sagen und wie sieht's bei dir aus?
Mhm. Also, einfach akzeptieren die Situation akzeptieren, so wie es ist.
Genau, das f
Und damit leben können. Das meinst du? Okay.
Jipp. Das meine ich, genau.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu meine. <chuckles>
Was? Ja, okay, das ist
Aber ich habe, äh, vor Kurzem mit einem älteren Herrn gesprochen, der war 97 Jahre alt, der ist 97 Jahre alt. Er er hatte mir erzählt, dass er damals in der Landwirtschaft gearbeitet hat und irgendwann mal kam Mercedes und viele Menschen, die halt irgendwie was richtig gemacht haben in ihrem Leben, haben Mercedes gekauft, und sind Mercedes gefahren. Und dann hatte er so einen Gedanken, dann hatte er ge sich gefragt: „Was hast du nur falsch gemacht, dass du noch mit der Landwirtschaft zu kämpfen hast, während andere Mercedes fahren? Wahrscheinlich werde ich niemals Mercedes fahren.“ Das hat mich echt schon zum Nachdenken gebracht.
97? Okay. Mhm. Oh. <chuckles> Was? Ja, okay, das stimmt, ja.
Aber das war auch so 'ne so 'n Vergleich, ne? Und dieser Mensch, dieser 97 Jahre alter Mann
Mhm.
er hat in seinem ganzen Leben mit sehr viel Armut und Hunger zu kämpfen. Deswegen ist er in der Landwirtschaft gelandet. Er hat die ganze Zeit gekämpft, halt etwas Brot nach Hause zu bringen, ob es Kartoffeln waren oder etwas Brot beim Bauern. Da hat er vielleicht 1 Stunde gearbeitet oder 3 Stunden oder den ganzen Tag und hat etwas Kartoffeln bekommen. Und, äh, dieser Kampf, dass er halt überleb überleben musste und auch für seine Familie sorgen musste, das war seine Motivation am Tag. Und dann dieses e diese diese Erkenntnis zu haben, dass andere irgendwie Mercedes fahren, während du hier kämpfst, das ist schon echt traurig. Ich glaube, dieser Vergleich hat ihm nicht gutgetan.
Oh. Mhm. Mhm. Hm, Boah. Das ist Ja, das ist wahr, das ist ist ziemlich wahr, aber eine Sache, das ich sagen muss, ist ich glaube, er kann schon sehr er kann schon sehr stolz auf sich selber sein, dass er's überhaupt geschafft hat, irgendetwas zu machen, a also auf der Landwirtschaft zu arbeiten. Weil es es gibt auch viele Leute, die diesen Druck oder diesen diesen die das nicht akzeptieren können einfach, die dass dass es bessere Leute gibt, die besser verdienen oder bess sich äh, oder besser leben als, äh, du selbst, und aber er hat's trotzdem noch geschafft, ähm, bis 97 bis 97 Jahre zu leben. Das ist schon krass, finde ich. Das ist
Ja. Stimmt. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ich habe ihm das auch schon gesagt, dass äh, dass ich sein Leben sehr bewundernswert finde, aber ja, diesen Satz ist dieser Satz ist mir im Kopf geblieben
Ja, also Mhm, das stimmt.
dass er auch diesen Vergleich hatte. Ja.
Ja, a also, ja, das man man sieht einfach, das ist halt jedem Menschen so dass es halt jedem Menschen passiert, dass man sich vergleicht sozusagen. Genau.
Ja. Ja. Aber was könnten wir tun? Ich ich glaube, sich einfach auf sich selbst fokussieren.
Puh. Genau, das das ist auch sehr wichtig, dass man schaut, dass man halt sozusagen selber halt f sich verbessert
Gut. Genau.
und einfach versucht, alles, was die anderen so sagen oder die anderen meinen oder so, einfach aus seinem Kopf sozusagen weg wegzumachen. Das ist, glaube ich, eine Idee
Genau.
die ich machen k die man machen könnte.
Uns auf sich selbst zu fokussieren und, äh, s seine Schritte voranzubringen, sein Leben voranzubringen, und selbst wenn er einen Schritt nach vorn macht, dann ist es immerhin ein Schritt.
Genau. Mhm.
und auch darauf kann man stolz sein. Man muss sich nicht ständig mit anderen Leuten vergleichen.
Ja. Das stimmt.
Die die Grund also, auch das, wie gesagt, woher du kommst, ob du überhaupt ge Bildung genießen konntest. Das ist ja auch woher kommst du überhaupt? Also, das sind ja auch so Sachen so, die beeinflussen auch dein Leben, deine dein Weg und auch deine Leistung, wenn du zum Beispiel nicht das Geld hattest, um hier, äh, zum Beispiel Nachhilfe zu also, zu Nachhilfe zu besuchen oder wie auch immer. Also, es ist 'n es hat es hat auf jeden Fall sehr viele Faktoren, die das beeinflussen und dafür kannst du ja nichts. Deswegen, das, was du schaffst, schaffst du und das ist schon gut so.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Das stimmt, ja. Genau. Also, ja, wir wo wir jetzt auch schon über, ähm, wie heißt es, Leistung und Bildung reden, denkst du, dass dieser Druck, also, jetzt dieser dass man sich vergleicht die ganze Zeit, also, in der Schule oder in der Uni halt stärker ist als zum Beispiel hier in deiner privaten Umgebung so? Denkst du, dass es etwas stärker ist?
Mhm. In der Schule und in der Uni? Auf jeden Fall, weil da zählt ja nur die Leistung. Da zählt nur die Leistung. Der, der das versteht, der der ist nicht gut dran, ne? Also, es muss ne? Du musst einfach bestimmte Dinge einfach auswendig lernen und sie abrufen und dann hast du schon 'ne grandiose Leistung, während der, der das, äh, ewig verstanden hat und bis er das verstanden hat aber das dann nicht auswendig kann, aber es herleiten kann, dauert es vielleicht auch länger, aber Leistung wird heutzutage nur gezählt. Deswegen in der Schule und, äh, auch in der Uni, der Druck ist sehr hoch.
Ja, genau, so was halt. Ja. Genau, ja. Das stimmt. <chuckles> Ja, das stimmt. Ja, ich glaube Ja, ich glaube bei in solchen Umgebungen halt, also, in der Schule oder in der Uni, äh, muss man sich halt sozusagen mit anderen vergleichen, also, man hat keine andere Wahl, so würde ich sagen, weil es weil der Lehrer halt sozusagen alle oder der Professor alle, äh, Prüfungen halt, äh, korrigiert und sie dann aushändigt. Da sieht man ja letztendlich, welche Note man hat, so im Vergleich zu den anderen.
Ja. Stimmt. Stimmt, ja, du, äh, das ist, äh, erzwungenermaßen ein Vergleich, <chuckles> obwohl du das gar nicht möchtest. <chuckles> Das wird so sein, a auch in der Uni ist das so, ja.
Ja. Sowas halt. Genau. Ja, das ist ja, das ist ein Nachteil auf jeden Fall.
Ja.
Ähm Ja, also, ga ja, gab's bei dir so Situationen, wo dich äh, wo wo so ein Vergleich sozusagen mit einem anderen dich wi motiviert hat, so vielleicht?
Oh ja. Ja. Ne, motiviert, wa muss ich überlegen. Motiviert? Ja, es gibt schon Momente, wo ich die Leute vielleicht motiviert mich das jetzt nicht, aber dass, wenn die Leute mich also, wenn ich die Leute bewundere für das, was sie können, was ich vielleicht nicht kann, zum Beispiel Referate halten, ohne dass du dass dir das total unangenehm ist. Es gibt Menschen, <chuckles> die reden und lachen und sind da locker drauf, und ich stehe da vorne und analysiere die Weltgeschichte und denke mir so: „Boah, wann ist das vorbei?“ <chuckles>
Mhm. Ah, ja, ja, ja. <laughs> Was? <chuckles> <laughs> <snorts> <laughs> Was? Oh, das ja.
Aber es liegt nicht daran, dass ich nicht vorbereitet bin oder das Fach nicht kann, sondern einfach diese Angst vor Menschen. Und, ja, da vergleiche ich mich auch ständig. Ich vergleiche mich mit Leuten, die da einfach so locker da reden, und ich denke mir so: „Boah krass, gleich bist du dran und das kannst du gar nicht.“ <laughs>
Ja, das das fühle ich so sehr, wirklich. J -ja. <laughs> Boah ja, ich hatte ich hatte dieses Gefühl auch in der Schule die ganze Zeit. I also, es gibt so Leute, die einfach diesen das einfach können, so das das das macht mich immer so richtig neidisch. Ich wünschte, ich könnte auch einfach so frei reden wie die anderen da so.
Ja. Ja. Aber hast du dann das dann mehr geübt, damit du's auch irgendwie in der Richtung, äh, Stichpunkt äh, Stichwort Motivation, hast du das irgendwie mehr geübt, damit das auch so locker rüberkommt, oder hast du's einfach akzeptiert?
Mhm. <snorts> Also, ja, ich habe ein paar Maßnahmen ge äh getroffen, also, ja, ich habe versucht, mehrere also, mehr Referate zu nehmen, sozusagen, und halt halt einfach mal einfach das, wie sagt man das, so öffentlich zu reden, das halt so zu üben, sozusagen.
Mhm. Scheu zu sprechen, ja.
Genau, das ist also, ja, letztendlich, gla würde ich sagen, braucht man einfach nur Übung bei so bei so einer Sache. Das ist, wenn man dann halt, äh, wie heißt das, sich dran gewöhnt, dann würde ich sagen, dass es nicht mehr so schwierig wird, so vor anderen Leuten zu reden, aber
Mhm. Okay. Ja, aber ist das nicht so, dass man halt vor Menschen auch üben muss? Und das hast du ja nicht. Du kannst ja nicht vor lauter Menschen üben.
Ja, genau. Ja, das Ja, das ist auch ein Nachteil, ja, das stimmt. Also, ja, man man muss man muss einfach einsehen, dass man, ähm, manchmal scheitern wird, sozusagen. Man muss einfach einsehen, dass man Fehler machen wird. Ja, das ist deswegen, ja, man muss man muss
Ja. Stimmt. Den Druck rausnehmen, ja. Einfach hinnehmen, akzeptieren. <snorts>
Genau. Ja, genau, das wollte ich sagen. Jo. <exhales> Ja, ich denke, wir haben ziemlich gut über Leistungsdruck geredet, würde ich sagen. <snorts>
Ja, dann Ja, danke für das Gespräch.
Jo, danke für das Gespräch, war sehr angenehm. <snorts>
Habe einen schönen Tag.
Gleichfalls.
Tschüss.
Tschau.